ครับ คือ ผมเนี่ยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเช่าหออยู่นะครับ คือก็ทำงานเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วอะครับ ประมาณแบบ 10 กว่าปีแล้ว อย่างเงี้ยครับ ก็รู้สึกว่าการเช่าหอเนี่ยนะครับ มันรู้สึกว่าเงินมันเสียไปฟรี ๆ เลยอะครับโดยที่ไม่ได้อะไร เพราะว่าอย่างเห็นเพื่อนเนี่ยนะครับซื้อบ้าน กันแบบ แล้วก็ผ่อนบ้านกันเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยเงินที่ผ่อนไปเนี่ย มันก็ คือเหมือนกับว่าไป น่าจะได้เป็นบ้าน อะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนผมเนี่ยนะครับ เช่าหอเนี่ยนะครับ ผ่อนไปเนี่ยก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ความรู้สึกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแบบมาเสมอเลย ทีเนี้ยเนี่ยนะครับ ก็เลยมีความคิดนะครับว่าอยากจะซื้อบ้านเหมือนเขาบ้างเนี่ยนะครับ ก็อยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะทำยังไงดีอะครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อ อือ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีเลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ณ ตอนเนี้ยค่ะเช่าหอ อ่า อยู่เดือนละเท่าไรเหรอคะ? แล้วก็งบประมาณที่อยากจะซื้อบ้านน่ะค่ะ คิดว่าจะซื้อราคาเท่าไรเหรอคะ? แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ อ่า รายเดือนที่เรารับไหวในการผ่อนบ้าน แบบเนี้ยค่ะ
ครับ ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเช่าหออยู่นะครับ ประมาณ 8,000 ครับ คือรวมค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณเกือบ หมื่น นะครับ แล้วก็ คือค่าใช้ คือที่ดูไว้นะครับ ถ้าเล็งบ้านเนี่ยนะครับ ก็คิด ว่านะครับ น่าจะสักประมาณ คือไม่เกิน 3,000,000 เนี่ยน่าจะพอได้อยู่ครับ คิดว่าน่าจะประมาณนี้ แต่ก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะครับว่าจะต้องดูยังไงบ้าง อะไรเงี้ยครับ คือพอจะมีคำแนะนำบ้างได้ไหมครับ?
เท่าไรเอ่ย? ค่ะ ค่ะ แปดพัน โอเคเลย ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อา ไม่เกิน สามล้าน ค่ะ อือฮึ ด อืม ค่ะ ได้ เลยค่ะ มีค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่า แผนชีวิตระยะสั้นระยะ ยาวของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ? คุณจะอยู่ในพื้นที่นี้อีกนานแค่ไหน คะ? หรือว่าการทำงานของคุณเนี่ยต้องไปต่างประเทศหรือเปล่า? มีโอกาสอะไรยังไงบ้างไหมคะ?